Nah, kalau untuk masalah style kan memang hal yang subjektif ya, eee, kadang kita suka, ada orang yang suka, tapi juga ada juga orang yang enggak gitu. Tetapi mungkin kita kan ad a ada rasa, eee, mem eee, tidak peduli juga atau, ter tidak terlalu impress, e menuntut impress ke orang. Cuma mungkin untuk orang-orang terdekat, terutama misalnya pasangan hidup lah, itu ada nggak semacam gap, eee, Kakak sukanya tuh pakaian model begini, tetapi, e pasangan Kakak kurang suka atau mungkin sama-sama cocok. Itu gimana tuh Kak, boleh cerita Kak?
Betul. Mhm. E Ada sih Kak, kan pacarku pacarku cindo ya. Nah, eee, ada kebiasaan orang cin Cina itu, yang mereka tuh lebih suka yang bahan-bahan yang simpel Kak. Misalkan nih kayak jalan-jalan ke mall kalau orang kita nih, misalkan kebanyakan yang sering aku lihat, itu kayak orang-orang lokal di Indonesia itu, eee, kalau dia ke mall itu pakainya rapi. Kayak pakai celana panjang, sepatu lah atau pakai hoodie gitu lah, jalan sama pasangannya gitu lah. Nah sedangkan kalau kita, itu ada kebiasaan itu semuanya serba simpel Kak. Jadi kayak ke mall tuh pakainya celana pendek, pakai sendal, pakai kaos-kaosan.
Oke. Heeh. Cindo tuh apa Kak? <chuckles> Eee. Iya. Iya. Iya. Lengkap ya. Oh itu yang itu yang oke.
Nah, kayak gitu tuh.
Nah itu yang yang yang simpel itu tadi yang Kakak maksud yang mana?
Yang simlat yang simpel menurutku tuh ini, yang pakai celana pendek-pendek itu Kak. Celana pendek, terus pake pit, sama pakai kaos doang nih, kaos atau enggak pakai yang tanktop doang tuh, untuk atasannya. Nah biasanya gitu tuh, untuk jalan-jalan ke mall. Karena kan, yang pertama tuh untuk daerah Jakarta tuh kan panas ya, kalau kita jalan-jalan di luar kan, dan itu ademnya ketika masuk mall Kak. Jadi biasanya tuh aku untuk kayak jalan-jalan keluar kayak mungkin kayak ke pasar, atau jalan-jalan outdoor yang di luar, itu aku biasanya pakai yang, bahan-bahan yang simpel itu tadi Kak, yang celana pendeklah, pakai tanktop atasan doang, gitu. Itu sih leb lebih lebih enak menurutku, tergantung dari tempat sih.
Oh iya iya, oke. Iya. Iya. O oh.